Yani, aslında ilk önce şuna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Buzdolabında ne olup ne olduğunu bilmek gerekiyor. Eee, bu konuda eşimle çok anlaşamıyoruz. Eşim hiç bilmez. Mesela ben bir haftalık tatile gideyim, işte, bir bakarım sebzeler çürümüş, arkada kalmış. O yüzden ben bir buzdolabı kontrolü yapıyorum öncelikle, ne var ne yok diye.
Hıı. <chuckles> A, evet, haklısın. Hı hı. Hı hı. Evet. Peki, eee, buzdolabı kontrolünü yaptıktan sonra nasıl bir yol izliyorsun? Yani, eee, geri kalan yemekleri, eee, çöpe atmak gibi bir yola gidiyor musun? Yoksa daha böyle değerlendirme taraftarı mısın?
Hı hı. Ay, çok fazla çöpe atmayı sevmiyorum. Eee, hatta hiç atmam diyebilirim genelde. Hani, eğer evde ben yoksam ve benim, eee, böyle müdahalemin dışında bir şey gelişmediyse ben çöpe atmayı çok sevmiyorum.
Hı hı. A, güzel. Hı hı. Hımm. Herhâlde, eee, şe son kullanma tarihi dolmadığı sürece değil mi? Ya da yenilebilir haldeyse hâlâ. Hı hı.
Tabii, tabii, mutlaka onu zaten aynen öyle. Ona zaten mutlaka dikkat ediyorum. Hani, o aşamaya gelmeden değerlendirmiş oluyorum mutlaka. İşte mesela sebze yemeği yaptıysam ve sebze tercih edilmediyse onları çorbaya dönüştürebiliyorum. Onlarla çorba yapmak faydalı ola oluyor çoğu zaman. Ve bunun dışında, işte, meyve çok fazla almış olabilirim bazen, yavaş yavaş yumuşamaya gidiyordur. Onlarla reçel yapmayı tercih ediyorum mesela ya da tadını beğenmemişizdir. Eee, ya da böyle bir, işte, meyve suyu yapıyorum, "hoşaf" derler, böyle. Ben annemden hoşaf diye öğrendim. Komposto diyen de var sanırım. <snorts> O şekilde değerlendirmeye çalışıyorum daha çok.
Tamam. Ha, evet. A, güzel. Hı hı. Hı hı. A, çok iyi. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Peki bir mutfak bilgisi şart diye düşünüyor musun bu konular için? Yani, eee, mesela işte, eee, n ne yapılırsa bozulmaz ya da koruma yöntemleri, saklama yöntemleri nelerdir? Ondan sonra hangi sebze korumaya uygun ya da, işte, buzlukta saklamaya uygun ya da hangi meyve hemen tüketilmesi lazım? Bu tarz böyle bilgilerin önemli olduğunu düşünüyor musun mutfakta? Yoksa her şey öğrenilebilir mi?
Hı hı. Evet.